Oo, yun, yun, yun. Ayan.
Pin oo, oo, 'yan. Yan kakapanood ko lang din yan, na ayun oo, ang galing mm, at saka parang natural na rin sa kanila, eh, 'di ba? Yung nga oo. Oo, oo. Oo at tsaka
Maganda rin siya 'no, iba yung plot twist niya. 'Di ba? Nakakatuwa rin si Jolina dun. Iba yung ano niya dun a aura niya dun. So, ayun. Madalas siyang oo.
maganda kasi mm, maganda na mas nakikilala din natin si Jolina na talagang artista siya na hindi lang siya kumakanta kundi uma-acting din siya. Oo, 'tsaka yun mag oo, 'di ba, talagang napaka talented ng mga ganiyang artista na sana nabibigyan pa ng mga proyekto para mas na-aano mm.
Totoo 'no. O oo. Tsaka host, oo. Ang galing nga niya dun, eh. Tama. Project. 'Tsaka iba yung ano 'no ang ganda lang ng plot twist dun na hindi ta hindi na sila nagkatuluyan. Ini ine-expect ko kasi magkakatuluyan pa sila, eh, yung normal na flow, oo. Pero dahil na-approve yung annulment or divorce, ata yun. So, na parang naging mag-bestfriend na lang sila, 'di ba? Parang sabi ko, "Ay," parang medyo dismayado kasi ine-expect kong magkakatugma, pero sabagay meron naman talagang gano'n na nangyayari sa totoong buhay, 'di ba?
Oo. Oh, kasi di ba ganun lagi, oo. Pero hindi na talaga. Mm. Oo. Oo. Oo, totoo. Oo, na hindi na talaga nagkakatuluyan sa dulo. Oo. Kasi parang di ba, kapag ano, kapag may mga bagay talaga na hindi na talaga puwedeng pilitin. Yung siguro kahit magkaayos kayo, pero hindi na mababalik yung mga gano'ng ano, kasi parang nakakasayang, eh, nakakapanghinayang na sa bakit ngayon lang siya babawi ganiyan, na oo. Talagang nakakasagad din minsan ng sarili na nakakaubos rin siya. Kaya ayun talagang minsan mas pinipili nalang talaga nila yung sarili nila para sa peace of mind nila, oo.
Hindi talaga lahat nagkakatuluyan oo. Ay Totoo naman. Wala na talaga, mm. Totoo, 'di ba dapat dati pa. Oo. Mm. Tama. Eh, kaso 'di ba, usually kapag ka mga broken family, ang mga anak naman yung nagsa-suffer dun, di ba?
Mm. Oo, totoo. Pero minsan mahirap din kasi kapag nagsama sila, pinilit nila, gano'n, parang parehas na yung ano naman yung magsa-suffer yung dalawa. Kaya parang ayun, okey naman siguro kung maganda naman yung pagsasama nila, eh, salitan na lang sila gano'n. Ayun kaya ang haba na ng usapan natin. Ayun, salamat, paalam.
Nag-aaway pa rin. Sabagay. Tama, ayon, hoy. Thank you, salamat sa oras mo.

Ay Basha, ay hindi hindi 'yan kay Basha, eh. Ano nga 'to?
Hindi, hindi, hindi. 'Yung ano, ah, 'yung kasama nila si Iza Calzado.
'Di ko alam, nakalimutan ko 'yan. Oo, parang oo, parang sikat din 'yan, eh.
Ah, ayun. Mm, mm, ayun, maganda rin siya. Ap ap iyon, 'yan, 'yun siya 'yun. Na, ang tagal nila, naging sila, tapos parang may nangyari lang na, ah, hindi uma umayon sa parehong ano, partido hanggang sa bumalik ulit si si Piolo meron ng girlfriend, o iyak-iyakan si ano, si Toni. Parang usual na love story talaga na maraming makaka-relate, para sobrang nakakakilig silang dalawa dun.
Oo. Ayun, "Starting Over Again" ba 'yan? Ayun, oo, oo. Oo, oo. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Oo. Oo. Kaya nga eh, sayang hindi nga sila nagkatuluyan. Kasi parang grabe din 'yung mga chemistry ng mga ano, eh, 'no, artista minsan, eh, na talagang oo, pero nakakapanghinayang rin kasi talagang hanggang palabas lang talaga, oo. Kaya 'yan dun talaga nabubuo 'yung mga ship na ganiyan, oo, kasi minsan, 'di ba, 'yung ship nakakatulong kasi mas nagkakaroon sila ng maraming proyekto para gumawa ng mga movies. Ayun din, gusto ko din 'yung mm, mga gusto rin gusto ko rin 'yung mga movie ni John Lloyd 'tsaka ni Sarah Geronimo, eh, talagang oo.
Oo. Ay 'yun lang. Oo, oo. Iba, iba talaga. A eh, ganun talaga. Mm, hmm. Totoo. 'Di ba? Mm. Meron ka Ay oo, 'yung parang gano'n 'no, oo. Kasi maganda rin 'yung ano, 'yung pagkaka-acting dun ni Sarah Geronimo. Ang galing niya dun, sobrang nakakatuwa siya dun. Tama, oo.
Nakalimutan ko 'yan. Oo, oo, talagang oo. Oo kasi ngayon 'di ba, parang halos lahat yata ng mga movie ngayon parang puro love story na lang na paulit-ulit lang 'yung plot twist. Eh, dati talagang ang gaganda ng mga kuwento, eh, na talagang nararamdaman mo 'yung eksena dahil nga sa galing din nila umarte, kaya ayun.
Mm, mm, hmm. Oo. Tama. Meron pang 1 bago lang, kay ano, kay Marvin Agustin at saka kay
Sa ano d hmm, ano pa 'yan? Ano 'yan? Ay oo, kay Jolina, ex oo 'yung "Ex Ex Lovers."
Jolina, nung nito lang.

Ay hindi ko pa napapanood 'yan. Pero balak o oo. Kay Marian, oo, tsaka si Dingdong. Oo, ano yung
Ayun, si maganda siya. Oo, si Marian, si DingDong, ah, more of ano siya, ah, family dream. Katulad kay Dingdong, ay kini dun sa dini kay Dingdong din 'yan, 'di ba? So, katulad no'n, ah, more of ano, s family. Ano siya, parang time, ah, yung kumbaga yung importance ng time talaga at tsaka yung open communication sa bawat isa. Me sabihin ko ba kasi papanoorin mo. <laughs> 'Di ba papanoorin mo? Basbas oo, basta yu
Hmm, oo. Oo, oo, tama. Oo. 'Di sige, go lang. 'Di sige, go lang. Gus na ano din, eh, ma madalas din kasi talaga akong nanonood muna ng mga ano, eh, pa mga theme nila bago ako manood nung oo, kung maganda ba. So, sige kuwento mo lang 'yan. Mm. Oo, sige kuwento mo 'yan. Mm.
Trait. Oo, oo. Maganda naman siya, nakakaiyak talaga. Ang pinaka eksena kasi dun na gusto ko yung ano, yung parang nakausap kasi ni ni may nakausap kasi si Dingdong dun na parang si parang God siya, gano'n. Parang representative ni God na bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para itama lahat ng gusto mong itama. Dapat kasi mamamatay si ano dun, dapat mamamatay ang ending mamamatay si Marian. So sabi niya, ah, bibigyan ka na ng pagkakataon para gawin mo yung gusto mong mangyari or yung gusto mong sabihin, bigyan kita ng oras, pero ang kapalit buhay mo. So, i instead na si Marian yung mamamatay si Dingdong yung namatay, parang gano'n. So
Oo. Mm. Oo. Ah, oo. Oo. O pero ano oo. Ah. Mm. Mm. Mm, oo. Mm. Ah. Oo, pero na nakabalik pa rin siya bago siya mamatay?
Oo, yung yung kasi parang nag nag-uulit-ulit yung mga pangyayari, eh. Pilit niyang, ah, binabago yung magiging outcome no'n. So, ang ending, namatay si Marian ta's parang gusto niyang ulitin, ang mangyayari naman is siya na yung mamamatay kapalit nun buhay ni Marian. So, may mga ano kasi sila dun, eh, may mga conflict sila kasi hindi sila nakapag-usap nang maayos, ganyan tapos nawawalan ng tra ng oras yung si Dingdong dun sa anak nila, parang gano'n. Parang may event yung anak hindi makapunta si Dingdong, mga gano'n. Mga tipikal oo.
Ah, okey, okey. Oo. Ah. Oo. Oo. Oo. Hmm. Oo. Mm. Ah. Mm. Oo. Oo. Ah. Oo, oo. So, nung ah, nung nakabalik siya dun bumawi siya, parang nagbago siya?